À, no.
Ờ, thành ra cái kỷ niệm đó mình không bao giờ quên được. Thành ra mình hả?
Ủa khoan, cả nhóm không làm bài mà mà bạn bị ăn đòn hả?
Bị ừ, mình bị ăn đòn, tại vì mình phải coi chừng cái nhóm của mình để mà học hành về mọi thứ, để cho cái nhóm mình nó được tốt đẹp. Ừ. Trời đất ơi, ai mà làm nổi. Cái chuyện của mình mà mình mình phải, ờ, giáo dục ở trong lớp rồi mà còn phải vụ mà học hành đồ này nọ nữa.
Trời đất ơi. Đúng rồi. Nợ, chả lẽ mình cứ sẽ xách xách cái roi tới nhà từng đứa rồi nó mới kêu: "Ê, học bài mày!"
Cái đó là không bao giờ quên được.

Mũ và căn bậc hai hình như là mình học hồi đúng rồi, hình như là cấp 3 mình mới học lận.
Ừm, đúng rồi.
Mà bây giờ tụi bây giờ tụi nó học là hay là lẹ lắm, à, bạn rồi. Nó nó con của mình nó, ờm, middle school với lại elementary là nó học nó học hết rồi, nó học, à, mấy cái mà mình chưa học hồi xưa nữa. Bằng tuổi nó ừ, mà bây giờ ừ, thành ra cũng tốt, cũng tốt là nó học, ờ, lẹ như vậy nhưng mà đôi lúc ha là làm mình á ha, là chết mồ mình phải review <laughs> để mà kèm nó, ờ.
Ờ. Ờ, ờ, cũng được quá ha. Ừm. Ờ, đúng rồi, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng vậy. Thỉnh thoảng vậy, bây giờ nhìn lại nhìn lại, ờ, mấy đứa nhỏ mà học bây giờ á, nó học khác với mình so với, a, hồi ngày xưa lắm, hồi xưa mình, à
Ừm.
Ôi, hồi ngày xưa học, à, à, c ít bao nhiêu bây giờ lên đây học nhiều bấy nhiêu.
Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng vậy, ờ, mà
Rồi ở ở bên Mỹ á, bạn có khoảnh khắc nào mà hồi đó ba c có đáng nhớ hoặc nhớ, kiểu, tự hào hay là xấu hổ giống như mình hông?